Ah, oui, mais là, il faut être, heu, là, il faut de la passion et de la patience, heu, à l'infini, là. Alors, heu, bon, j'imagine qu'avec le temps je veux dire, une fois que tu as fait une certaine erreur, tu la fois pas la f tu la feras plus la fois d'après. Et puis tu apprends, heu, progresses. Je pense que maintenant, tu mets plus 17 fois à créer une boîte, si?
Ouais. Ouais. Oui, tu progresses, ouais. Mais heu Non, non, non, mais il y a toujours, heu, des itérations qui sont obligatoires. En fait, si tu veux, tu as 2 façons de faire. Soit tu fais tout, de A à Z sur papier, tu tu réfléchis à chaque problème qu'il pourrait y avoir et tout, et tu mets 6 ans à faire ton papier. Puis après, tu te lances et tu la fais en V1. Soit tu fais la méthode Elon Musk, tu l jettes ta fusée, ça explose, tu cherches pourquoi ça a explosé, tu corriges et tu refais
Oui. Mmh. Ouais. Oui! <laughs> Tu te lances! <laughs> Ouais, et toi, c c'est plus, heu
et donc ça ça ça utilise beaucoup de fusées, ça utilise beaucoup de bois, pour moi, mais ça permet d'aller très, très vite parce que
Oui. Oui, et concrètement, heu, c'est toujours mieux de oui, tu apprends c’est c'est mieux de faire, heu, de faire cette méthode. C’est
Ouais, parce que tu apprends vite de tes erreurs et et tu repars heu, très vite.
Donc, là, tu es sur une, heu, tu es sur une nouvelle boîte? Ça, c'est quelque chose que tu continues de faire encore aujourd'hui?
Oui, oui, oui. Là, je suis sur une boîte, heu, steampunk, c'est-à-dire un mélange de bois et, heu, de cuivre. Un truc, un petit peu, hors du temps avec, heu, une ampoule à filament au-dessus qui clignote, heu C’est t elle est très sympa, celle-là, là.
Tu es en Ouais. Un petit peu nouveau? Ouais, j'imagine. Ah, c'est trop c'est écoute, c'est c'est la 1re fois que je parle avec quelqu'un qui fait ça. Ça, c'est un truc, heu, hyper, hyper intéressant! Alors là, heu
Ah, beh, je pense que, tu sais, dans le dans le monde, je pense qu'on est moins de 10, les fabricants d'escape box.
Tu m'étonnes! Oui, tu m'étonnes! En-tout-cas, j'ai j'ai trouvé ça super, super intéressant. Heu, t <chuckles> j'ai adoré, je répéterais tout ça autour de moi parce que je trouve ça génial! J'espère que ça va te faire, heu, du business du coup! <laughs>
Beh écoute, c'est to toujours un plaisir de part <laughs> Bah, c'est toujours un plaisir de parler de ma passion en tout cas.